Perfetto, perfetto, assolutamente. Era giusto p più o meno per capire bene la la situazione, anche per poterti consigliare nella maniera migliore possibile. Allora guarda, uhm, la prima cosa che che mi sento assolutamente di dirti quando si parla di viaggi, e, uhm, m'hai detto che più o meno 2 settimane, no, prima, 3 settimane circa cominciate a organizzare magari a fare qualche prenotazione eccetera, e viaggiate nel periodo luglio, agosto. Allora io vi consiglio proprio in maniera, ehm, assolutamente drastica ma proprio molto, molto drastica, di anticipare i tempi, ma di tantissimo. Uhm, mi spiego meglio: i viaggi fondamentalmente migliori vengono, uhm, prenotati con tanto anticipo, per tanto anticipo, parlo di 8-10 mesi circa. <clicks tongue> Quindi, ehm, bene o male se, ehm, volete andare a a luglio, agosto siamo agli sgoccioli adesso, fondamentalmente. Quindi io, fondamentalmente, f completerei le prenotazioni, ehm, entro la fine delle vacanze natalizie, dovessi partire in quel periodo lì, ecco, fondamentalmente. Quindi dovrei avere le idee molto, molto chiare intanto di, uhm, dove vogliamo andare, no. Quindi chiaramente non so se già avete, ehm, per l prossimo anno cominciato qualcosa a pensare, anche così, molto lontanamente, che cosa vi piacerebbe visitare, che cosa vi piacerebbe vedere. O durante il v la la vacanza precedente magari ne avete parlato, avete mu avuto modo
Mh-mh. Certo, certo. Mh-mh. Okay. Ah, okay. Okay. Certo. Sì. Allora, in realtà non proprio, diciamo che non c'è in mente già qualcosa da fare. Solitamente le 2 persone che organizzano, che tro trovano le cose ci fanno vedere 3-4 opzioni e chiedono magari, fanno una sorta di sondaggio, no: "Ragazzi andiamo in Danimarca, oppure andiamo in Polonia, oppure andiamo in Spagna, ehm, votate per favore." Poi diciamo che ci si parla, ci si accorda, no, è come un po' è s è una sorta di senato il nostro gruppo e e si capisce bene quando quando e dove è meglio andare, soprattutto per il luogo c'è un po' una discussione: "Dai andiamo di qua si può fare questo, andiam di là si può fare quel s altro." Quando si sceglie poi le 2 persone iniziano a dare un po' occhio a quello che si può fare e
Okay. Certo. Okay. Certo. Okay, bellissimo.